Sì, esatto, ma, particolare perché, uno se io dovessi chiedere: "Ma hai mai assaggiato qualcosa di simile?", la risposta è: "No". Nel senso un frutto, un cibo così, ma la, mhmm, il il il riferimento che io faccio sempre, è le mentos al gusto mela, è quello praticamente. E quindi le quelle men non son mentine, sono quelle caramelle, che hanno u un leggero gusto di mela, ma c'hanno anche un po' una co una con di aspro, sì esatto, di di aspro direi più che altro, aspro. Quindi, mi faceva ridere perché, sembrava mangiare una caramella, in un certo senso, però era un frutto, e quindi era un momento particolarmente divertente.
Okay. Okay. Un re una puntina di di mentolato. E il nome di questo frutto, mi hai detto essere?
Ehm, quella tipo frutto pelle di serpente, tip tipo ov ovviamente sì.
Pelle di serpente. Quindi io ti chiedo: l'avete mangiato ai Warner Bros Studio, giusto? In occasione, appunto, della vostra visita sul su quello che è il set, immagino, della ehm, di Harry Potter. La tua fidanzata è un Serpeverde?
<chuckles> Sì, sì. Esatto, tutte le varie sce No, allo eh tecnicamente sarei io il Serpeverde, a seconda di dei test che abbiamo fatto, che l'ho fatto un po' per gioco. Lei lei è Corvonero, però sì, abbiamo fatto la battutina del fatto: "Ah okay" sì.
Okay. C'è questo nesso, tra le tra la scelta del frutto e l'appartenenza a Serpeverde?
N no. No no, ne nel mio caso no, cioè ci so ci sono arrivato solo dopo effettivamente, che c'era questo coincidenza qui, però nel momento dell'acquisto, non c'ho minimamente pensato che io essendo Serpeverde volevo quello, ma perché era il frutto, tra virgolette, "più piccolino", più trasportabile, più strano, ma anche che costava poco, perché comunque gli altri avevano un certo prezzo, eh, devo dire giustamente, anzi.
Okay. Ma, ti chiedo anche una cosa: nel momento in cui appunto, era un frutto completamente nuovo, qualcosa che né tu né lei avevate mai provato prima, non avete avuto anche il timore, da una parte che potesse crearvi del disgusto, quindi non piacervi in in toto e dall'altra magari creare anche, non lo so, dei problemi di allergia, o intolleranza essendo un qualcosa di mai provato prima?
Mh-mh. Mh.